Eee, 2. çocuğum oldu yüksek lisanstan sonra, bitirdikten sonra, ailemin yanına taşındım daha sonra. Ailemle aynı şehirde değildim. Onların olduğu şehire taşındım. Annem dedi ki: "Bak kızım, ben çocuklarına bakarım, sen" dedi, "neden" dedi, "devam etmeyesin?" Hani, aile desteği konuşuyoruz ya. Çok da yakın oturuyordum anneme. "Yemeğin bende." dedi, "temizliğin bende." dedi. Benim annem çok isteyip okuyamamış bir, eee, bayan. Eee, böyle iç biz okudukça annem tatmin oluyor, görüyorum ben onu. Belki de hani hani, sen: "Durdurmayan şey nedir?" dedin ya, belki beni bu arada kalan psikolojik etkiler olabilir. "Sen," dedi, "doktora yapmak ister misin?" İsterim ama bu sefer de dil lazım. YDS puanı lazım. Yine bir çalışma. <chuckles>
Evet. Hı hı. Evet. Ah, canım. I hı. Hı hı. Ha, evet, evet, evet! Canım, evet, evet. E evet. Olabilir, olabilir. Ah Tamam, arada bir de evet, arada bir de YDS var. <chuckles> A! çok, çok gerçekten, yani, harika ilham verici. Eee, peki, b eee, hani, bazı aileler de çocukların öğrenme sürecine çok dahil olur. Ödevlerine yardım eder, yönlendirir. Bazıları da, hani, kendi başına, eee, çözsün diyerek daha geride durur. Eee, sence bu zaten bir öğretmensin. Eee, bu konuda ı uzmansın. Sen doktoralı bir öğretmensin. <chuckles> Bunu sana değil ben başka kime sorayım? Eee, bu iki yaklaşım arasında denge nasıl olmalı? Yani, aile desteği nerede motive edici, nerede baskıya dönüşüyor?
Evet. Yani, teşekkür ederim. He he. He he. He he. He he. <chuckles> Hı hı. Aile ortamı kurmalı. Tamam, aile, eee, destek olacak ama aile öğretmen değil. Orada yollar ayrılmalı. Hem bunu bir veli olarak hem öğretmen olarak söylüyorum. Benim oğlum anaokuluna başladığında öğretmeni bir boyama ödev vermiş, tamam mı? Daha bir 4-5 yaşında ve oğlum, oldum olası yıllar geçti hâlâ boyamayı sevmez. "Yapmayacağım." diyor. Dedim ki, "Tamam yapmayabilirsin." Ertesi gün onu okula bıraktım. Öğretmene dedim ki. "Bunu ödev olarak vermişsiniz, yapmak istemedi. Ben ödev için çocuğumla kötü olmak istemiyorum. Siz eminim eğitimi, en uygun şekilde yaptırımını uygulayacaksınızdır. Bunu yaptırmak benim görevim değil, sizin göreviniz." dedim. "Boyamadı." dedim, bıraktım. Benim yaklaşımım bu şekilde. Ya ben o değilim evet. Ben ödev için çocuğumla kötü olmam.
Hı hı. Evet. Hı hı. Evet. A! Kıyamam. Ha! Evet. Hı hı. Evet. Harika, çekildin aradan. Aradan çekildin ve Hıh.